อืม แล้วพอเป็นอย่างงี้เนี่ย พี่คิดว่าแบบว่า มันมีข้อเสีย ข้อดีหรือข้อเสียอะไรไหมครับ ที่แบบว่าพอเห็นคนสนใจการเมืองมากกว่าปกติที่เป็นอยู่ครับ พี่คิดว่าแบบมันมีข้อดีข้อเสียอะไรไหมครับ?
มองว่าถ้า มองว่าปัจจุบันนี้คน โดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่สนใจการเมืองกันมากขึ้น แล้วก็เร็วขึ้น เป็นปรากฏการณ์ที่ดี คิดว่าเป็นข้อดี เพราะนั่นเท่ากับเขาตระหนักรู้ถึงสิทธิส่วนตัว ตระหนักรู้ถึงสิทธิของเขาอะ มันคือสิทธิ์ของทุก ๆ คนที่เกิดมาแล้วอะ ควรจะต้องใช้สิทธิ์นั้น เพื่อ อย่าง โอเค 50,000,000 เราเป็นแค่ 1 เสียง แต่ หนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่ง ถ้าเราเคารพเสียงของเราไปเรื่อยลึ ถ้าทุกคนเคารพเสียงของทุกคนไป
อือ ๆ อา อะ ใช่ครับ อืม ใช่ครับ อืม
ไปมากพออะ ก็คิดว่าเสียงนั้นควรที่จะอยู่ข้างประชาชนส่วนใหญ่
อืม อืม ครับผม ผมนี่ ผมนี่ก็มองว่ามันเป็นข้อดีนะ ก็คือเหมือนกับว่า อย่างน้อยมันทำให้ทุกคนเริ่มคิดนะครับ โอเค คือ คือแรก ๆ ผมมองว่ามันจะเป็นข้อเสียก่อน เพราะว่าเหมือนบางคนเขาอินกับมันมากเกินไปจนเขาลืมไปว่า การคิดอย่างสมเหตุสมผล มันก็สำคัญเหมือนกัน คือ คือถ้าจะให้พูด ก็คือแบบว่าเด็กรุ่นใหม่ไม่จำเป็นต้องเลือกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไปในทางเดียวกันก็ได้อะ เรา เรา คือเราควรจะเปิดรับอะไรหลาย ๆ อย่าง แต่ว่าผมคิดว่า บางทีอันนี้มันก็เป็นข้อเสียนะ เหมือนเราแบบว่าเราฟังแต่สื่อมากเกินไป จนบางครั้งเราก็อาจจะมองความฝ่ายเดียวมากเกินไป เราไม่ได้มองความทั้ง 2 ฝ่ายเนี่ยครับ
อ
มันเลยกลายเป็น มัน มันเลยกลายเป็นว่า บางครั้งมันกลายเป็นความรุนแรงใน กระแสสังคมอะครับ แล้วก็คือ มันเกิดการล่าแม่มดกันเกิดขึ้น เขาใช้คำนี้นะในสื่อ social แบบว่า อุ้ย คุณเป็นเด็กคุณไปเลือกฝั่งนั้นได้ยังไง คุณมองเห็นอะไร ในเมื่อมันเห็น ๆ อยู่ว่า เนี่ย ฝั่งนี้เขาทำดีกว่า อะไรอย่างเงี้ย คือผมอะรู้สึกว่า ว่ามัน มันก็ดีนะ เพราะว่า เอาจริง ๆ ผมก็คิดว่า เด็กรุ่นใหม่หลาย ๆ คนก็คงเลือกฝั่งนี้แหละ รวมถึงตัวผมด้วย แต่ว่าคือผมก็รู้สึกว่า อย่างน้อยตัวเองก็ไม่ได้เลือกเพราะว่า เฮ้ย เราเห็นว่ามัน มัน มันแปลกใหม่ มันสดใหม่ แต่ว่าเราคิดแล้วว่า โอเค ทางเนี้ยมันมีภาษีมากกว่า เราก็เลยเลือกเขา อะไรอย่างเงี้ยครับ
อันนี้เห็นด้วยค่ะ จ้ะ คือปัญหาของปัจจุบันมองว่า ถ้าเป็นข้อเสีย ก็คือปักใจ ไป ปักใจแล้วก็ฟัง ความ ข้างเดียวไปฝ่ายที่ตัวเองเชื่อแล้ว โดยไม่ได้ ย ไม่ ไม่เปิดใจอะ ไม่เปิดประตูให้กับข้อมูลด้านอื่นหรือฝ่ายอื่น
อืม อา ใช่ครับ
แล้วก็มัน มันก็ทำให้เกิดข้อเสียของความสัมพันธ์เหมือนกันนะถ้าเป็นแบบเนี้ย สุขภาพจิตเรา แล้วก็ความสัมพันธ์ด้วยเพราะว่าถ้ามันมาก อะไรทุกอย่างแหละถ้ามันมากเกินไปแล้วมันไม่สมเหตุ สมผล มันโอเวอร์จนเกินไปอะ มัน มัน มันก็ทำร้ายหรือทำลายเหมือนกัน ด้านความสัมพันธ์ ด้านความสัมพันธ์ครอบครัว มองอย่างเนี้ย ถ้าเป็นข้อเสียนะ หรือความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน มัน มันเกิดขึ้นได้
ใช่ครับ ใช่ครับ อืม ใช่ครับ ใช่ครับ อืม

อา
มีสิทธิ์ที่จะมีส่วนร่วมในทุก ๆ ขั้นตอนของการเมือง ทั้งท้องถิ่น ประ เทศ เพราะมันก็คือการกำหนด
อือ อืม
ชีวิตเราอีกทีนั่นแหละ มันก็คือสะท้อนกลับนั่นแหละ
อืม ใช่ครับ อย่างผมนี้ก็คิดว่า จริง ๆ ที่เราควรมีส่วนร่วมเนี่ย เพราะว่า 1 คือเราก็ มันก็คือปากท้องของเราเนาะ แล้วการที่เราเลือกใครสักคนเข้ามาทำงานเนี่ย มันก็หมายถึงว่า เราเห็นด้วยกับนโยบายของเขา เราโอเคกับสิ่งที่เขาบอกว่า เขาจะทำให้เรา เพราะฉะนั้น ผมคิดว่าที่ประชาชนควรมีส่วนร่วมครับ เพราะว่า อ่า ที่แน่ ๆ อะ ประชาชนควรได้เลือกชีวิตของตัวเอง คืออย่างน้อยเขาไม่ได้ไปกำหนดหรอกครับว่า "อุ๊ย นักการเมืองเขาควรจะทำ อย่างงี้ ๆ ให้เรานะ" แต่ว่า ผมว่าพอเรามองแล้ว เราเห็นว่า "อุ๊ย โอเค นโยบายนี้มันตรงกับเรา" เราฟังนโยบายเนี้ยแล้ว เราวิเคราะห์แล้วเรารู้สึกว่า "อุ๊ย มันดีกับบ้านเรา มันดีกับลูกหลานเรา มันดีกับชีวิตเรา" เพราะฉะนั้น ผมก็เลยคิดว่า คนเราเนี่ยควรจะมีสิทธิ์ ไม่ใช่มีสิทธิ์อะ เราควรไปใช้สิทธิ์ มีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตัวนี้ออกมา ผมคิดว่าหลาย ๆ คนน่ะ น่าจะคิดเหมือนกันครับแบบว่า "อุ๊ย เรามันแค่เสียง 1 ใน 50 ล้านที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเอง เราจะไปเปลี่ยนอะไรได้ เราไม่เลือกคนเดียวอะ โอ้โฮ มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรหรอก" อะไรอย่างงี้ ใช่ไหมครับ บางคนอาจจะคิดอย่างงั้น คุณพี่เคยรู้สึกว่า มีคนคิดอย่างนั้นในชีวิตไหมครับ?
ใช่ ก มีค่ะ แต่เป็นการเมืองระดับท้องถิ่นที่เขาจะคิดอย่างนั้น แบบว่าเลือกไป ก็ยังไงอะ เขาก็ว่า คือเท่าที่เห็นนะคะ ตามต่างจังหวัดถ้าเป็นท้องถิ่นเล็ก ๆ เขาแทบจะไม่ค่อยสนใจ เพราะเขามองว่า ค้อย ค่อยใช้เสียง คือเหมือนมันอยู่จนเคยชิน แล้วมันก็ การเมืองท้องถิ่นเนาะ มันก็ไม่ได้ มันก็ผลกระทบประมาณเดิมนั่นแหละ วน loop เดิม เนาะ กับคำที่ว่า "ก็การเมืองท้องถิ่น บ้านใหญ่" ประมาณนี้แหละ มันไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมาก เขาจะเก็บเสียงของเขาไว้เพื่อ เอ่อ การเมืองระดับประเทศหรือระดับจังหวัดไป ไปเลย อันนี้ที่เห็นในพฤติกรรมนะคะ
อ อ๋อ อืม อืม อืม อือ อือ ครับผม อา ครับผม อือ นั่นก็แสดงว่า น่าจะ อะ อะฮะ ใช่ครับ <chuckles> แต่ส่วนตัวผมว่า เนี่ย ผมพอเข้าใจกับคนนะครับ เพราะว่าแบบว่า ถ้าพูดถึงการเมืองท้องถิ่นเนี่ยเหมือนเขาก็มาหาเสียง มาพูดนู่นพูดนี่อยู่ตลอด แต่ว่าเราไม่เคยรู้สึกว่า เราได้รับนโยบายอะไรที่เขาทำเลยครับ ในแต่ละ gen อะ <chuckles> ใช่ไหมครับ?
ส่วนตัว แต่ส่วนตัวเราเหะ ไม่เห็นด้วย

เนาะ ที่เห็นเป็นรูปเป็นร่าง หรือว่าเป็นจริงเป็นจังอะ
โอ้โฮ! ใช่ครับ ผมรู้สึกว่าเหมือนเขาเข้ามา แล้วเขาก็ เสียส่วนใหญ่เขาก็ เออ ทำเพื่อผลประโยชน์ แล้วเอาจริง ๆ การเมืองมัน เออ จะพูดอย่างงี้ มันก็ดูอันนี้ไป ก็คือแบบว่าเขาบอกว่า "การเมืองมันก็เหมือนธุรกิจธุรกิจหนึ่ง" อะไรประมาณนี้ครับ ส่วนใหญ่
เอ่อ มองว่า ถ้าคุณจะมองเป็น ธุรกิจ ก็ได้ ถ้าธุรกิจนั้นอยู่ข้างประชาชน
อะฮะ ใช้ครับ คือเด็ก <chuckles> อา ใช่ครับ มันก็มีคำพูดหนึ่งที่ผมคิดว่า เอ่อ คนเรามันรู้อยู่แล้วครับ คือ ถ้าให้พูดจริง ๆ มันไม่มีอะไรที่มันขาวสะอาด 100% หรอกครับ คือเรื่องบางเรื่องเรายอมรับได้ที่คุณจะเอาไป แต่ว่า อุ๊ย! อย่างน้อยมันเป็นสิ่งที่คุณสมควรได้รับ แล้วเราก็พอใจที่จะให้เหมือนกัน ถ้าเกิดว่า คุณตอบแทนให้เราเป็นในส่วนของที่คุณแบบว่าสัญญากับเราไว้ว่าคุณจะทำ ซึ่งถ้า โอเค ถ้าคุณทำได้ดีกว่านั้น แล้วมันเหลือถึงคุณมาก คุณจะเอาไปก็ได้ ถ้ามันไม่เดือดร้อนใคร อะไรงี้ ใช่ไหมครับ?
<chuckles> เราจะยินดีมากเลย ใช่ ใช่ค่ะ มอง ว มองอย่างนั้นเหมือนกัน ก็คือเข้าใจแหละคนเรา เราเป็นมนุษย์ เราเองก็ไม่ได้ใสสะอาดหรือขาวสะอาด 100% มันไม่มีใครหรอก เพียงแต่ อย่างที่บอก อ่า ขอให้ ทำ เพื่อส่วนรวมให้มันมากที่สุด แล้วถ้ามันเหลือจริง ๆ แล้วมันไม่น่าเกลียด เราพอรับได้ อา ในพวกประเด็นนั้นน่ะ ใช่
อืม ใช่ครับ ใช่ครับ <chuckles> ถูกอ้อง ใช่ครับ ใช่ครับ

คำพูดหนึ่งของเขา ค คือก็ยังอยู่ได้มาถึงทุกวันนี้นี่ โอเคมันอาจจะไม่ได้ดี แต่มันก็ยัง ส ก็ยังอยู่ได้อะ ก็ยังไม่ได้เป็นอะไรอะ ก็อยู่มาจนครึ่งศตวรรษ แล้วอะ อะไรแบบเนี้ย
เออ อา อืม อืม <chuckles> ใช่ครับ แต่ด้วยความเป็นเด็กรุ่นใหม่เราไม่พอใจไงครับ เราต้องการความเติบโต ความก้าวหน้าไงครับ
ใช่ มันต้องมากกว่าอยู่ได้แล้ว มันต้องมากกว่าทรงตัว เพราะว่า มันต้องก้าวไป มันต้องก้าวไป ต้องก้าวแล้วอะ ต้องออกจาก Safe zone แล้วอะ เอ่อ ในความคิดเรา
<chuckles> ใช่ครับ ข้างหน้า ใช่ครับ ใช่ครับ ก็คือเหมือนกับว่าเรา ผมว่าหลัก ๆ มันคือเรื่องของโอกาสครับ ก็คือถ้าเกิดเราลองอะไรใหม่ ๆ เอ่อ ผมว่า คือส่วนตัวผมนะ ผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะไปในทางที่ดีหรือไม่ดี แต่เรา เราพร้อมที่จะเสี่ยงอะครับ ผมรู้สึกนะ
ใช่ คิดว่าอย่างนั้นเหมือน กัน เพราะ
ใช่ครับ
อีกฝั่งหนึ่งที่เขาไม่ ไม่ ไม่ ไม่เข้าใจก็คือ เขา ไม่อยาก เขาไม่อยากเสี่ยงอะ ก็อย่างที่เขาบอก เขาอยู่ของเขาได้มาแล้วอะ ทำไมเค้าต้องไปเสี่ยง แต่เรามองว่าก็ถ้าโอกาส ไม่รู้แหละว่าข้างหน้าจะเป็นยังไง แต่เมื่อมันมีโอกาสก็ลองปรับเปลี่ยน แล้วก็ถ้ามันไม่โอเคก็ปรับเปลี่ยนอีก แค่นั้นเอง อ่า ก็คิดคนละแบบกัน
เออ ใช่ ใช่ครับ อืม เพราะว่า อ ผมอะเห็นชัดเลยนะ คืออย่างเพื่อนผมอะ เขาอะมีร้านบะหมี่ ใช่ไหมครับ แล้วแบบพ่อเขาทำมาตั้งแต่แบบเขาอายุประมาณ 20 ต้น ๆ จนตอนเนี้ยพ่อเขาแบบประมาณ 50 จะ 60 หรือ 60 ต้น ๆ เราไม่รู้ครับ แล้วเพื่อนผมบอกว่า "อุ๊ย ร้านอะมันเก่าไปแต่ว่าเรายังมีแบบว่าอะไรที่เป็นตัวเราเองอยู่ เดี๋ยวเพื่อนผมเขาจะเข้าไปปรับเพราะว่า ด้วยความที่เรียนจบบริหารมา" อะไรอย่างงี้ครับ เขาก็เลยอยากลอง แต่สิ่งที่ได้กลับมา ก็คือพ่อเขาบอกว่า เออ ก็เราขาย อย่างนี้มาตลอดอะ แล้วเราก็ขายดีมา ไม่เชิงขายดีแต่ว่าเราก็อยู่ได้เนี่ย ก็ให้ ให้หนูได้กินข้าว ได้ไปโรงเรียน ได้ไปเรียนมหาลัยดี ๆ มีเงินให้ใช้เนี่ยก็เพราะงี้ อะไรอย่างเงี้ย
เออ ๆ
ผมว่ามัน มันมีความ ความคิดนี้เกิดขึ้นค่อนข้างเยอะอยู่นะครับ
ใช่ แล้วมัน ก็เขาเรียกว่า ก็เป็นสเต็ปเดียวกันเลยอะกับเรื่องการเมืองอะ พอคิดอย่างเงี้ย
อือฮึ ใช่ครับ ๆ <laughs> โอ๊ย พอพูดถึงแล้วเนี่ย คุณพี่อายุอยู่ Gen ไหนครับเนี่ย?
โอเค เอ่อ
<chuckles> โอ้ อ โอเคครับผม ยังไงวันนี้ ผม Gen C ครับ <chuckles> ครับผม ยังไงวันนี้ ก
เดี๋ยว Y ค่ะ โอ้ย <chuckles> อันเดียวกันไหมคะ? ขอบคุณค่ะ อ๋อ โอเคค่ะ ยินดีที่ได้รู้จัก ได้แลกเปลี่ยนความคิดค่ะ ขอบคุณค่ะ
ครับ ขอบคุณเช่นกันครับผม